Aklımda şöyle bir soru var. Dil senin kimliğini nasıl şekillendiriyor? Eee, bundan biraz bana bahsedebilir misin?
Dil benim kimliğimi nasıl de şekillendiriyor? Şöyle, emm, anadilimde gayet iyi eğlenceli bir insan olarak hissediyorum. Kendime, kendimi, eee, ifade edebi ya, en azından yeteri kadar ifade edebildiğimi düşünüyorum. Eee, İngilizce'de de, mesela, eee, İngilizce biliyorum, ımm, onda da yeteri kadar ifade edebiliyorum. Hatta bence şu anda, eee, kendimi İngilizce çok daha iyi ifade edebiliyorum. Ama Almanca öğrenmeye başladım, kendimi ifade edemiyor <chuckles> A2 seviyesinde ifade edemiyorum.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. He he. Ama, eee, bu Ama A2 seviyesinde zaten sadece süpermarket vs. veya dışarıda, merhaba, nasılsın, eee, o kadar bir seviye değil mi zaten bu?
Hayır, hayır, o o ondan değil, şöyle, yani, sö konuşabiliyorsun, eee, ifa yani, i bazı şeyleri söyleyebiliyorsun, istediğini anlatabiliyorsun ama, eee, senin kimliğini ifade etmiyor söylediklerin. Nasıl anlatayım? Çünkü öğrendiğin bir kalıp, aynen, aynen, kalıp öğrendiğin bir şey var, markete gidiyorum, Türkçe'de, mesela, bunu, eee, markete gidiyorum, işte, falan, di bilmiyorum, yanına bir espri de patlatabilirsin ya da ne bileyim orada bir bir şey yapabilirsin, oynayabilirsin onunla ama, eee, Almanca'da kendimi, böyle, birazcık daha o kalıpların içine sıkıştırılmış, eee, biri gibi hissediyorum ve kendimi, kendi kimliğimi yansıtamıyorum. İngilizce'de kendi kimliğimi yansıtabiliyorum. Türkçe'de
Hı hı. Hımm. Ya, robot gibi, eee, diyelim. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Ama %100 yansıtabiliyor musun, mesela, İngilizce'de her şeyi, eee, yani, değil mi? Çünkü bazı duygusal şeyler, özellikle İngilizce'de bö sanki karşılıkları yok gibi. Ne diyorsun bu konuda?
Hayır. K eee, %100 değil. Evet, evet, kesin Türkçe'deki kadar belki ifade edemiyorum ama bence, eee, karşımdaki de eğer, eee, İngilizce konuşan birisiyse, yani, Türk değilse ama İngilizce konuşan birisiyse, bence oradan benim kimliğimi çıkartabiliyor, yani, benim nasıl bir insan olduğumu anlayabiliyor.
Hı hı. Hı hı. Hımm. Peki, 2 kişi, böyle, farklı milletlerden 2 kişi ikisininde ana dili İngilizce değil, İngilizce konuşurlarken sence bel biraz, böyle, bir, eee, anlam kayıpları yaşanabilir mi yoksa, eee, daha mı rahat olur? Yo, C1 diyelim B2 diyelim, yani, ikisini de, hani, konuşuyorlar, diyelim.
Hı hı. E, seviye belirliyor. Seviye belirliyor tabii ki ama, eee Hıı. Anlam kaybı olur, tabii ki de olur.
Hı hı. Bunu nasıl aşı aşıyorsun?
Yani bu şey gibi 2 tane, 2 tane yabancı insanın Türkçe konuşmasında birbirlerini nasıl anlatıyorlar? Ya a aslında anlam kayması değil de tam olarak, eee, Türkçeyi tam o di dibine kadar hissettiremezler. Yani, bizim dilimizi o kadar iyi kullanamazlar gibi geliyor, sanki. Bunu nasıl aşıyorum? Eee, yani bence yabancı bir dili kullanırken öncelikle olarak, eee, kendimizi anlatabilmek, isteklerimizi dile getirebilmek, 2'nci olarak da nasıl bir kişiliğimiz olduğunu aktarabilmek bence karşıya önemli. Bu ikisi benim için çok önemli. Eee, bu ikisini anlatabiliyorsam ben o dil dile, eee, yani yeteri kadar hâkimim diyebiliyorum. Eee, şu anda mesela Almancada evet, isteklerimi dile getirebiliyorum, tamamını değil bu arada, o o da, yani, bir eksi de. Eee, artı, emm, kendi kişiliğimi yansıtabiliyor muyum? Kendi kimliğimi yansıtabiliyor muyum? Hayır. O yüzden dile hâkim değilim. <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım, eee, yani, sen senin için, eee, bir dile hâkimim diyebilmek artık ben o dilde de kendi kişiliğimle, böyle, atıyorum, espriler olsun vs. duyguları yansıtmak olsun. Tam anlamıyla, böyle, ben bu dilde de kendimi ifade edebiliyorum dediğin anda mı, eee, ya, ben artık bu dili konuşuyorum diyorsun?
Tabii ki de, tabii ki de, eee, ama şunu da söylemem lazım, benim eşim yabancı, ana dili İngilizce değil. O da, in yani, aramızda İngilizce konuşuyoruz ve çocuğum da, eee, an onun da ana dili İngilizce olarak büyüyor şu anda, maalesef. Çünkü biz evde İngilizce konuşuyoruz.
Hı hı. Hı hı. Eşinin ana dili ne?
Eee, o Yunanca konuşuyor.
Hı hı.
Eee, bir sürü i aslında 7 dil konuşabiliyor ama a eee, ana dili gibi Yunanca'yı daha, eee, ana dili gibi hissettiğini söyledi. O yüzden Yunanca diyorum. Emm, hâliyle, eee, benim kızım şu anda, ııı, İngilizce'yi öncelikli dil olarak öğreniyor, sonra, e Almanca geliyor, hepimiz Almanca öğreniyoruz. <inhales> Eee, ama şöyle bir şey var, ben eşimle konuşurken kendi kişiliğimi, eee, yansıtabiliyorum, isteklerimi söyleyebiliyorum, kızdığım zaman Türkçe'ye geri dönmüyorum. Çünkü, eee, bir insan ağlarken aslında ana dilinde ağlar, eee, ama, eee, b ben onu da birazcık daha aştığımı düşünüyorum, evliliğim evliliğimle özellikle. <sniffs> Am ben mesela
O! Çok güzel. Ha ha. Hı hı. Hı hı, hı hı. Evet. Ha ha. <scoffs> Yani, evet. Hı hı. Hımm, yani, mesela, ağlarken oh my god, diye mi ağlıyorsun, nasıl oluyor bu? <chuckles>
Ha hayır da ağlarken, eee, emm, nasıl anlatayım? Türkçe'de de mesela, eee, birazcık daha argoya falan, eee, daha yatkınlığım var dilde, mesela, o zaman onu da, eee, İngilizce olarak, <chuckles> o siniri, o öfkeyi, o hüznü ya da, ne bileyim, o o hissiyatı İngilizce olarak verebiliyorum, ya, kullanabiliyorum, yani, onu yeteri kadar. Evet, bazen
Hı hı. Hımm. Hımm. O zaman bayağı bir İngilizceyi artık, böyle, eee, refleks olarak sen içinden çıkarabiliyorum, eee, diyorsun anladığım kadarıyla, doğru mu? Yani, düşünmeden a bütün kelimeleri falan, eee, a bunun İngilizcesi neydi falan demeden, hani, otomatik olarak çıkıyor senden artık. Özdeşleştirmişsin kendini.
Evet, biraz daha öyle. Eee, bir tek sarhoşken sanırım.
Ha, eee, o tamam o da olur, hani?
Eşimle Türkçe konuştuğum oluyor, o da hı hı, tamam deyip <laughs>
<laughs> Peki, atıyorum, bazen, böyle, eee, özellikle kavga anlarında, ya, keşke Türkçe bilseydin dibi gibi hissediyor musun eşin hakkında? Yani, bir şey söylemek istiyorsun, mesela, ya, bu İngilizce'de aynı şeyi vermiyor. Keşke bunun Türkçesini anlayabilseydin gibi hissediyor musun, böyle?
A! Evet. Eee, şöyle, ilişkimizin ilk başlarında kesinlikle bunu çok fazla yaşıyordum ve, eee, hani, o sinirlendiğimde b eee, kafamda akan o hızlı düşünceleri keşke Türkçesini söyleseydim de o anlayabilseydi, o hissiyatı vardı. Sonra zamanla, aslında bu birazcık daha kültürel bir şey, ya, çünkü eee, o o o hi onu, eee, zamanla daha aramız iyiyken, mesela, eee, bu bu demek, bu bu böyle yapmak, böyle anlama geliyor. Evet, tabii ki de ondan sonra, <laughs> e, tabii ki he evlilik hep iyi günlerde olacak diye bir şey yok, kötü günlerimiz de olacak, her türlü şeye, eee, hazır olmamız lazım. <chuckles>
Hı hı. Hı hı, hı hı. Evet. Hımm. Ha, sonrasına hazırlıyorsun, yani? Kavgayı hazırlıyorum, diyorsun. <chuckles> E, tabii ki, evet. Peki, o zaman sana şöyle bir soru sorayım, mesela, hani, Türkçe'de bir s sana kıyamam sana, falan, deriz, hani, böyle, bir şey olduğu zaman. Bunun tam sanki İngilizce'de karşılığı yok gibi, aynı karşılığı. Hani, böyle, durumlarda, bunu söylemek istediğinde İngilizce'sinde tam, böyle, eee, o hissi veremeyeceğin için <tsk> ya, bir şey söyleyecektim ama, hani, bunu s anlatabileceğim bir şey mi yok diyorsun ya da İngilizce'sinde aynı şeyi karşılamasa da söylüyor musun? Hani, bunların nasıl üstesinden geliyorsun?
Hı hı. Açıklama olarak, eee, aslında şey yapıyorum, mesela, diyorum ki, emm, sana vuramam çünkü seni hâlâ çok seviyorum. Aslında bu da kıyamama geliyor, yani.
Hımm. E, yani, bir şekilde, evet ama, hani, açıklama yapman gerekiyor. Hani, direkt kıyamam deyince biz onu anlıyoruz, mesela, ama yabancı bir dilde, hiçbir dilde karşılığı yok sanki böyle bir şeyin.
Tabii ki de. İ a aslında şöyle bir şey var, emm, bazı kelimeler bizim dilimizde belki de bizim, eee, e e <tsk> <inhales> Akdeniz kültüründe yaşayan, eee, insanlar olduğumuz için kendimizi ifade ederken duygularımız çok daha fazla, eee, ateşli, tutkulu ve, eee, ön planda olduğu için bence bu tür kelime dağarcığım dağarcığımız da çok daha fazla.
Hı hı. Hı hı. Evet.
Yani, bu, eh hem Almancada yok çünkü mesela, eee, bazı kelimeleri Almanlar 3 tane, 4 tane, 5 tane kelimeyi sadece 1 kelime hâline getiriyorlar.
Hı hı. Evet, evet, doğru.
Eee, çünkü, ımm, onun için ayrı bir kelime yok, yani, o 3 tane kelimeyi beraber kullandıklarında onu demeye çalışıyorlar. Ama biz her k her duygu için biraz azı biraz fazlası için bile, eee, bir kelimemiz var. Bu bir ihtiyaçtan geliyor, dile de zaten oturuyor.
Hı hı. Yani, Almanlar biraz daha soğuk. Hani, ok o o, kuzey Avrupalılar veya batı Avrupalılar biraz daha soğuk. Hani, daha, böyle, eee, nasıl söyleyeyim? Hani, kendi kişisel alanlarına düşkün oldukları için belki o kadar samimiyete ihtiyaç duymadıkları için, eee, bu dilin bu kısmı gelişmemiş olabilir mi? Büyük ihtimalle de ama onlarda, böyle, başka, hani, bizim kendimizi ifade etmek için, hani, 3-4 kelime bizim kullandığımız şeylerde de belki onların tek bir kelimede anlatabileceği başka şeyler olabilir, hani, eee, s s toplumun düzenine göre belki.
Aynen, tabii ki de. Tabii ki de aynen ben, yani, bu kesinlikle ihtiyaçtan ka yani, dil de zaten ihtiyaca göre şekillendiği için, eee, ben de öyle düşünüyorum. Yaşadığımız coğrafyada da Yunanlılar da öyle, eee, onların da mesela, her i büyük ihtimalle İtalyanlar da aynı şekildedir. Eee, yani, hissettiğimiz her bir duygunun bir karşılığı var.
Hı hı, tabii ki. Hı hı. Hı hı.
O yüzden
E, peki şunu sorayım sana, ııı, mesela eşine bazen ya, “Keşke Türkçe bilseydin.” veya “Keşke Türk olsaydın.” dediğin anlar oluyor mu? Hani, bir şeyi, böyle, anlatamadığında veya anlatmak istediğinde, hani
Bazı kültürel, emm, konularda, evet.
Yok, tamamen dille alakalı, kültürel olarak sormadım da, hani, bir şeyi açıklayamadın, mesela, kendisi Türk de olabilir ama Türkçe bilmiyor olabilir. Hani, başka bir yerde büyüdüğü için o öyle bir şey sormuştum.
Hı hı. Eee, anladım, şöyle, eee, bir şeyi eğer a anlatmak istiyorsam ve anlatamıyorsam, eee, yü aslında, eee, çevirisine baktığımızda Yunanca karşılığı çıkıyor genel olarak.
<clears throat> Hı hı. E, çıkabilir evet, doğru.
Eee, o yüzden o konuyla ilgili bir sıkıntı yaşamadım. Yani, ben sana bunu bu kelime, bu demek. A! Evet karşılığı varmış sizde de. Eee, o yüzden bir, ımm, o konuda bir sıkıntı yaşama
Hı hı. Hatta Türkçe bile olabilir bazı şeylerin karşılığı. Onları anlayabilirler, belki.
Evet, evet, eee, bazı kelimeler de sonuna "i" ekini getiriyorlar. O Yunanca oluyor. Eee, o yüzden aslında k konuşurken özellikle de yemekler konusunda b pek fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Emm, ama evet, genel olarak böyle, yani.
Evet, aynen, hı hı. <chuckles> Hı hı. Peki, eee, şunu da sorayım sana. Mesela, eee, bazı mesela sana birisi hitap ederken bazı lakapları kullanan insanlar hakkında belirli bir, böyle, ön yargın olur mu? Mesela atıyorum sana güzelim, fıstığım falan diyen bir insan hakkında ya, bu da ne samimi şey, eee, nasıl samimiyetsiz falan birisi diye, böyle, bir, ııı, sinirleneceğin durumlar olabilir mi veya, böyle, irite olacağın durumlar olabilir mi?
<chuckles> Evet, kim olduğuna bağlı. Yani, babam bana hep öyle ko konuşur.
Evet, hı hı.
Benimle hep öyle konuşur, yani. Aşkım der, işte, fıstığım der. Imm, ilk aşkım der. Eee, ilk çocuğum çünkü, eee, yani, o hep öyle konuşur ama kim olduğuna bağlı. Eğer normal bir arkadaşım böyle konuşuyorsa kesinlikle durdururum, yani, sınırı kı sınırını çizerim.
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hımm. Eee, yani, peki, hani, onun böyle ku konuşan kişi hakkında bir böyle kafanda bir karakter analizi yapar mısın? Hani, eee
Ya, şimdi, bir şey söyleyeceğim, bebekken bile babam, büyük ihtimalle, bana bu kelimeleri söylüyordu. <chuckles> Hı hı.
Yok, baban baban olmasıyla, hani, ben yeni ki tanıştığım birinden bahsediyorum. Baban zaten, hani, babanla ilgili bir şey yapmana gerek yok sonuçta.
He. Yok, yok. Daha ilk duyduğum anda, ilk duyduğum anda, eee, hani, sınırını çizerim, eğer uymuyorsa hayatımdan da çıkartırım. Ben benim için bu çok, ı yani, bu saygıyla alakalı bir şey.
Hı hı. Hı hı.
Eee, o yüzden
Yani, bu insanı fazla bö böyle, eee, yılışık mı bulursun? O yüzden mi, eee, böyle düşünürsün?
Evet, evet yılışık bulurum, emm, saygısız bulurum, aslında terbiyesiz de bulurum. <chuckles> Emm
Hı hı. Peki şunu da sorayım, eee, mesela tamam senle ilgili böyle konuşmuyor ama, mesela diğerleriyle toplum içinde argo konuşan insanlarla veya biraz daha böyle, hatta, küfürlü konuşan insanlar hakkında ne düşünürsün?
Ne gibi? Ne gibi mesela diğerleri hakkında argo konuşan derken?
Yani, küfürlü konuş hani, hakaret olarak değil de, laf arasında, böyle, toplum içinde küfür ediyor diyelim. Hani, bireysel olarak karşısındakine değil ama laf arasında küfürlü, eee, kelimeler kullanıyor, diyelim. Hani, burada örnek veremiyorum <chuckles> şu an ama.
Emm yani, şöyle düşünüyorum, ben eğer karşısındaki insan buna izin veriyorsa, aralarındaki ilişkinin samimiyeti doğrultusunda ediyordur, diye düşünürüm. O yüzden beni ilgilendiren bir durum yok burada ama eğer benimle, eee, konuşurken
Ha ha. Hı hı. Ama sen de duyuyorsun, diyelim bunu, hani, yok seninle konuşmuyor ama seninle mesela 2 kişi, eee
Ya, ben ben küfür duymaktan rahatsız olan bir insan değilim, hatta bence bazı küfürler vardır, bazı, eee, durumları anlatmakta gayet cuk diyor, oturuyor, yani. O yüzden
Hı hı. Yok, şeyi soruyorum ama ben, toplum içinde, hani, normalde bu çok hoş karşılanmaz, ya, ama sen benim için çok önemli değil, yani, karşı ik ik i kişinin samimiyetine bağlı diyorsun diğer kişilerin. Hani, beni rahatsız etmez diyorsun.
Hayır, hayır, benim için önemli değil. Kesinlikle. Aynen kesinlikle. Ama, böyle, hiç tanımadığım bir insan da, eee, ya, onda bile gene. Belli şartlar altında okay'im ya.
Hı hı.
Hiç tanımadığım insanda bile, yani, bi bi biz anlattığı duruma bağlı, yani, işin açık Türkçesi.
Hı hı, eee, bazı durumlarda kü küfür etmek gereklilik olabilir, diyorsun, yani.
Yani, evet. Durum kişiye değil, kişiye karşıyım ama duruma ve olaya karşı
E, şunu da sorayım, peki, eee, mesela şi E, tabii, tabii, yok k hakaret olarak, yo, yo, hakaret olarak, eee, değil anladım kişiye karşı. Mesela, eee, şiveli konuşan insanlar hakkında ne düşünüyorsun? Bir ön yargın olur mu onlara karşı yoksa, hani, bu bir renk olarak mı görürsün?
Aynen. Aynen. Yo, ben çok tatlı buluyorum. Evet. Çok tatlı buluyorum şiveleri. Çok hoşuma gidiyor. Yani, o farklılıklar bence gerçekten, eee, resimde nasıl renkler gözümüze hoş hitap ediyorsa bence şivelerde dilimizdeki en güzel şeylerden bir tanesi. Sadece bizim dilimizde değil, her yerde öyle. Eee, bence bütün farklılıklar her şeye bir çeşit katıyor. Onu daha da çok güzelleştiriyor. Ben severim, yani.
Hı hı. Hı hı. Peki. Böyle şiveli, hani, özellikle belli bir yörenin şivesiyle konuşan birisi seninle, böyle, ilk karşılaştığında o kişiyle kafanda, böyle, prototip canlanır mı? Yoksa herkesi, böyle, ayrı birey olarak mı düşünürsün? Hani, herhangi bir, eee, prototipe sokmam ho sokmam mı, diyorsun?
Yo, hayır sokmam. Ya benim aslında şöyle bir sıkıntım var. Ben ilk tanıştığım insanlarda ne söylediklerine odaklanamıyorum. Eee, direkt aynen ritmine, eee, odaklanabiliyorum. O yüzden, böyle, ilk bi birkaç saat falan dinlerim böyle, bana müzik gibi gelir. <chuckles>
Hı hı. A! Hı hı. A! Anladım. Ya, ııı, gerçekten çok güzel bir sohbet oldu benim açımdan. Eee, hani, verdiğin bilgiler de, eee, çok, ııı, ilginçti. Eee, teşekkür ediyorum sana bu sohbet için.
Benim açımdan da. Ben teşekkür ederim görüşmek üzere.
Görüşürüz.